Você como assim que você estava com saudade? <chuckles>
Pois é, meu Deus do céu, já passou, sei lá, 11 meses com a turma, né?
É, eu acho que é uma glamorizada de: "Ai eu sou tão importante, o que eu faço é tão importante, eu não posso ficar offline", pode sim, pode. Quebra quebra esse galho pra todo mundo, por favor.
<laughs> Se pode. <laughs> Não é insubstituível, né. Você acha que isso é um pouco de síndrome de querer mostrar que tá ocupado e talvez esquecer um pouco da produtividade, mas pelo menos mostrar que tá ocupado, sempre está ou sei lá, seria outro termo, outra coisa?
Ah, sim. Eu acho que é um pouco isso, eu acho que é um pouco se manter relevante. Eu acho que assim principalmente no
Uhum.
E a pessoa não veste a camisa se ela não che ser for a 1ª a chegar no escritório e a 1ª a ir embora.
Certo.
Né, essa coisa de devoção ao trabalho, de vestir a camisa, ou de ser a alguém que tem um propósito. E isso é uma grande cilada porque no no final da tua vida você não vai se arrepender, eh, você vai se arrepender das coisas que você não fez e não da reunião que você perdeu que você estava de férias, entendeu. <giggles>
É, lá no finalzinho muito dificilmente alguém vai lembrar o quão, eh, aplicado você era, né, por isso mesmo.
Ah, e todo mundo é substituível, todo mundo absolutamente todo mundo é substituível do sócio fundador da empresa, à moça da recepção, todo mundo pode ser substituído. Então perdeu um pouco essa ilusão.
Aham. Pois pois, principalmente nesses dias agora, né, nesses últimos tempo.
Uhum. Exatamente.
Pois, mas mas o que você me contou dos grupos é é bastante curioso, viu, você tem algum processo assim pra, tipo, deixar tudo, eh, em ordem antes de sair e depois se acontecer alguma coisa ruim, talvez seja até bom que aconteça, porque vocês veem que tem uma falha ali no processo. É mais ou menos por esse caminho, assim, ou é mesmo que tipo, cara, é meu tempo e, enfim.
Uhum. É, na no meu caso, assim, quando eu saio de férias, como eu sou autônoma, eu programo as minhas férias pra coincidir com, ter um gap ali entre projetos, por exemplo, né. Então eu não vou me comprometer com um projeto se vai pegar as minhas férias, o que acontece é que muitas vezes eu trabalho para um cliente, um ano inteiro, e aí eu falo: "Ó, essa campanha eu não vou fazer, porque eu estou de férias". E aí outra pessoa vai ser responsável, não necessariamente alguém que trabalha pra mim mas alguém que é da equipe. E aí, eu estou disponível para uma emergência do tipo pegou fogo o servidor, entendeu. <laughs> Fora isso eu tô de férias. <laughs>
Uhum. Tá. Entendi. Uhum. Apagar um incêndio né. <laughs> Entendi entendi, faz bastante sentido. Olha, muito obrigado por compartilhar essas essas dicas aqui, foi bastante instrutivo, viu, gostei.
Uhum.